あの、私今両親と住んでまして。
はい。
え、ま、もう高齢で70代後半なんですけども。
はい。
ま、母親の方が、ま、もともとなんか適当な性格で片付けられない性格なんですけど。
うん。 うん。 はい。
なんか年々それがひどくなってきて。
うん、ふん。
で、ま、片付けて欲しいことを言っても、多分認知症が入ってきたのか、すごいキレやすくなってきたんですよ。
うーん。 ああ、なるほど。
ええ。で、だから全然コミュニケーションが取れなくなってきて、もう、何か言ってもうるさいしか、い言わないんですね。
ああ。前はそんなことはなかったんですか？
うん。ま、でももともとそんな優しい感じの会話するタイプではなかったんですけど、でもうちょっとコミュニケーションが取れてたんですけど。ただ最近すごいキレ気味で、なんかもう少しコミュニケーション良くする方法とか何か改善方法あったらアドバイスいただけますか？
うんうん。 うん。 うんうん。 はい。 分かりました。あの、それって感じ始められたのって、あのいつ頃ぐらいからなんですか？
はい。 うーん、ここ数年ぐらいですかね。
うーん。最初になんかきっかけみたいなものって覚えてらっしゃいます？
ええ。 あ、もともとなんか、あの、買い物が好きで、セールとかが好きでよく買ってくる人なんですけど。
うん。 はい。
ええ、ま、買ってくるのはいいんですけど、片付けないんですね。その辺にボンボン、お置いちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
で、その置いたところにまた次の日買ってきたら、その上にまた物を置いてて、どんどんどんどん、も積み重ねるように物を置いていって、で、結局一番下にあるのが何かわからず、おんなじようなものをまた買ってきたり、一番下にあるものが、例えば野菜だったら腐らして汁が出てたりとか。
ああ。 うーん。
ま、そういう無駄なものばっかり買うんですね。
なるほど。それって、あの、かご家族、まあ、お父様ご両親と住んでらっしゃるとおっしゃってたので、お父様とか、ま、あの、ご自身とかが片付けるってことは一緒に片付けるとかはないんですか？
ええ。 ええ。 ええ。 あ、もう片付けるんですけど、その片付けるスピード以上に買い物とか散らかす度合いがすごくて。
う、うんうん。
で、ま、そういうのを、ま、昔はちょっと「どうにかして」って言ったら「分かった」とか言ってくれたんですけど、もう最近は多分認知症のせいか「うるさい」しか返ってこないんですよ。
なる。 うん。 うん。 ううーん。あの、前は片付けられてたってことなんですけど、あの「分かった」って言った後にあ、片付けてない。
あ、片付けはできてないんですよね。あの、うん、ま「分かった」とは言うけど、あんまりやってくれないって感じですね、昔から。
ううーん、なるほどですね。それって、あの、小さい頃とかはどうでしたか？
ええ。 ええ。 ま、もうちょっとましでしたね。私が子供の頃はもう少し片付けられてて、年々それがひどくなってきて。
ご自身 うん。 うん、ふんふんふん。ふん。
で、あの、認知症のせいか、ほんとにおんなじ物ばっかり買ってくるんですね。
うんうんうんうんうん。
で、腐らしての繰り返しで。
それ、む うん。なるほど。昔からじゃないすよね。あの、それは、ごあの、認知症かなって思われた時から同じようなのも買ってくるってことですかね？
そうですね。
うーん。
ま、昔からセールとかは好きで、色々買ってはくるんですけど、ただ、おんなじものばっかり買ってくるってことは昔はなかったんですよ。ここ最近がほんとにひどくて。
うんうん。 うん。 うんうんうんうん。 なるほど。お父様はそれに対して何かコメントされてます？
ええええ。 まあ、昔はもう黙って片付けたりしてたんですけど、でも父親も、いもう弱ってきて、結構寝てることが多いので、もう無関心になってきて、父親は父親でもうさらにおんなじっていうか、コミュニケーションがない感じで、ま、寝てるんですね。
うん。 うん。 うんうん。 うーん。 うんうん。 うんうんうんうんうんうん。 なるほど。
なのでもう関心がないんですよ、母親が買ってくるものに。
あ、なるほどですね。あの、ご兄弟とかはいらご3人で今お住まいになられてるんですか？
はい。そうなんです。兄弟いるけどもう出てってまして、私だけ家にいますね。
ううーん。 なるほど。あの、え、ご飯とかは一緒に食べられます？
あ、はい。あ。 うーん、バラバラですね。おんなじ時もあれば、もうバラバラだったり、その日によりますね。
う、ふん。なんかあのそれぞれであのご飯作ってあげたりととか、作ってもらったりとかってあるんですか？
ああ、うちの家、なんか親が共昔から共働きだったので、結構お惣菜を買ってくることが子供の頃から多くて。で、お惣菜で済ませちゃうことが本当多いんですよ。
はい。 うんうん、ふん。 ううんうんうん。 でも、ま、一緒のあのテーブル、ゆ、囲んで食べる時もあるってことですよね。
うーん、でもほっとんどないですね。もうみんなバラバラで。ま
あ。
そうですね、あ、ほんとにバラバラですね、それぞれ。うん。滅多に揃って食べるとかないですね。
ううーん。今はご自身だけが、あの、お勤めされてる感じですか？
あ、そうですね。親はもう年金生活で。
うんうんうんうんうん。
なので、こうあの、ご飯の時間帯が全然違うってか、私が働きに出ているので、帰ってくるのも遅かったりするので、もう、その頃はあの親はご飯食べ終わってるってことが多いんですよね。
うん、まあそうですよね。なるほど、それはちょっと。でも、認知症かもしれないっていうのは少し心配ですよね。
ええ。 そうなんです。なんかこんなにキレやすい性格だったっけって思うぐらい、す突然キレるんですよ。もうなに、話しかても、うるさいとか。でもなんか、せ外面はいいのか、なんか、友達とかいあの、電話よくしてるんですけど、母親が。そん時は普通に会話できてるんですね。だからに、完全な認知症とかではないんですよ。普通に友達とは楽しく会話してて。で、私が何か言うと、うるさいって、へんそういう返答しかないんです。
うんうん。 はい。 うん。 うんうんうん。 ああ、なんか、一番気を許せる、ま、ご家族なのかもしれないですね。
ええ、でも友達とは楽しそうに会話してるんですね。
うん。 うーん、なるほど。なんかこう、一度それについてお話とか、あの、まあ、されたことありますか？お母様と面と向かっていって。
あ、ないですね。もう何か喋っても「うるさい」しか言わないから、こう、会話になってないんで、話し合うってことが全然できてないですね。
うーん、なるほど。なんか、あ、もう、と、もし、なんかその、認知症の一歩手前とかだったりしたとまあ、お母様があの、ほら、娘さんだから、すごく気を許して、あの、こう、自分が外でまあ、あの、ね、外面よいい方って結構ストレス溜まるって言うじゃないですか。だからそこら辺はなんか、よ素が出てしまってるだけだったら、それはそれで、いいのかなって、あんまり良くないですけど、あの、かな すけど、認知症だったりとかしもしも一歩手前とかだったりしたら、ちょっとあの、外部の支援とかを検討されてもいいかもしれないですね。
ええ。 ええ。 ああ、はい。 ああ。 <laughs> ええ。 はい。 ええ。 ああ、とえばどういうところですかね？
えっとなんか、脳えっと何だっけ、えっと、物忘れ外来とか
ええ。
あ、そういう外来が最近あるんですよね。
あ、そうなんですね。
そうです。で、あの、別にね、認知症とかじゃなくても、あの、ご年配の方ってあの、そのテストみたいのができるんですよ、認知症テスト。
ええ。 ああ。 あ、はい。
うん、なので、そういうところで、ま、ちょっと、あの、あ、そうそう、あの、そこに連れてくのもね、結構大変なっちゃうんですけど
そそうなんです。まず、私の言うこと聞いてくれないんで、 まず私が連れてくってことは、まずできなさそうなんですよね。
それ。うるさいで終わっちゃう。 うーん。お母様のお友達で仲いい方、なんかお話できる方とかっていらっしゃいます？
んいいないんです。だから、本人が行く気にならないと、なかなかその病院行ってくれなさそうなんですけど、でも、そこ行ったらなんか、テストしてどういう状況か分かりそうですよね？
うん。なか あ、うん。 そうです。 そうですね。あの、ほんとに、まあ、なにかその、ね、認知症なり、あとちょっと違う、あの、老人ならではの、あの、まあ、感情の何かう心のね、病じゃないですけど、なんかかかってたりとか、そういうのがなければないで、あの「ちょっとしっかり話し合いましょう」って強く言えるかもしれないんですけど、もしそういうのがあった時に、あの、話し合いましょうっていうのは難しいと思うので、そこがはっきり違うと思うんですよね。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
そうですよね。 ええ。
うーん。 うーん。ちょっと難しいですね。うん。
なるほど。うーん、そうですね。でも、まあ、そういう専門医があるっていうのは、今日初めて知ったので。なんか参考にしようかなって思いますね。
うん。 うんうんうん。 そうですね。なんか、認知症テストみたいなのを、あの、検索、あの、すると、結構外来でも。あと、あの、地域によっては電話とかで、あの、健康相談してくれるところとかもあるので。そことかで予約取ってでき電話でできたりもするんですよ。
ええ。 ええ。 ええ。 そうなんですね。
はい。
それは、本人が喋るんですかね。それとも私が相談するんですか？
あと、ほはい。 あ、そうですそうです。 あ、あの、相談もし、ご家族の方からして。あの、こういうテストして欲しいって言ったら、ま、予約日程予約して、それで、あの、コールセンターのオペレーターさんと繋いで、そのテストをしてもらうっていうのが。保険会社とか会社の保険会社とか、あと、あの、地域とか。そういうところのね、コールセンターがあるんですよ。
ええ。 ええ。 ええ。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。
うん。 なので、ちょっと調べてみると、出て
そういう ええ、そういうとこ、ちょっと、なんか、利用してみようかなってちょっと思いましたね。
うん。 なんか、そうですね、そういう感じの外からのそういった、ま、専門家の方とかサービスとか利用しながら、ちょっと色々そのほら買ってきたものを忘れ何個も同じの買ってくるっていうのがちょっとお話の中で気になったので。
ええ。 あ、そうなんです。無駄、無駄だなと思って。
うん。 うんうんうん。なので、そこら辺とか検討しても良さそうですね。
はい。なんか、やっぱりこう家で悩んでるより、そういう専門家の意見を聞いて、早めに治療するならした方がいいですよね。
うん。 うん、うん。 そうですね。それはもう絶対その方がいいですし、例えば本当にまあ、認知症とかであれば、あの、治療もそうですけど、周りの助けも借りた方が絶対いいですよ。
ええ。 ええ。 そうですよね。なんか進行どんどんしていって、もう本当にわけもわからない状態になったら困りますよね、本当に。
うん。 うん。 うん、そうです。ま、ほご自身のためにもね、なんか、はい、した方がいいと思います。
ええ。 あ、あ、なるほど、今日はどうもありがとうございました。